Aslında, yavaş, yavaş ofise dönme trendi başladı. Ofisler, yav eee, yav şirketler, yavaş, yavaş insanları ofise çağırıyorlar. Mesela benim bu son girdiğim şirket tamamen evden çalışıyordu. Benim girmemle maalesef, eee, 2 gün ofise dönüldü. <chuckles> Evet, maalesef ama mesela şu anda bakıyorum, ımm, mesela, başka bir işe girecek olsam, 5 gün ofis şartı olsa tercih etmem o ofisi, öyle söyleyeyim. Ya da benim şimdiki ofisim bana dese ki "artık 5 gün ofise geliyoruz" yapacağım ilk şey, evet, direkt başka iş aramaya başlarım. Ama <chuckles> maalesef, yani, yaklaşık 5-6 yıldır bu şekilde çalışınca birazcık artık külfet geriyor ofise gitmek.
Tamam. Hı hı. İşte, bak görüyor musun? Sana nazar etmişler. <chuckles> Hı hı. Başka iş aramaya başlarsın. Sen de kötü alışmışsın o zaman. <laughs> Evet, evet. Yok, yok sana takılıyorum merak etme. Eee, mesela, i mü müdürler söz konusu olduğunda en çok hangi modelden daha fazla v ııı, hem verim aldıklarını hem de memnun olduklarını gördün? Ofis mi, ev mi yoksa hibrit mi?
<chuckles> Eee, bence hibrit sistem. Çünkü, ııı, sonuçta, mesela, ben yeni bir şirkete girdim diyelim. Eee, kimseyi tanımıyorum, kimseyi, ııı, yani, bir de, ııı, sosyal, yani, uzaktan konuşarak, meza mesajlaşarak insanlar duygularını ifade edemez. Eee, iş ofis ortamında daha kolay birbirimize soru sorabiliriz, daha fazla etkileşim hâlinde olabiliriz. O yüzden hibrit sistem bence en dengeli sistem olarak görüyorum.
Tamam. Evet, doğru. Hı hı. Yani arada onu yap, biraz bunu yap. Sonuçta orada da denge noktası kendi kendine bulunuyor diyorsun, ha.
Kesinlikle, kesinlikle öyle olması gerektiğini düşünüyorum.
Yani, ya, valla çok hem içten hikâyeleri paylaştın bize içeriden haberler verdin hem de çok keyifli bir sohbet geçirmemi sağladın. Çok teşekkür ederim hem geldiğin hem de sohbetinle, ııı, değer kattığın için. Vaktin için de teşekkürler, hoşça kal şimdilik.
<chuckles> Evet. Benim için de, hı hı. I ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti, görüşmek üzere.
Hoşça kal.